À, vậy là mình cũng, ơ, gọi là, sao ta, mình cũng còn, ừm, gọi là, tỉnh táo đó chứ, chứ đâu phải là gói tình tại vì có nhiều người là người ta là chuyển đại luôn, tại vì đ mình cũng đâu có biết bạn, quá đặt quá nhiều đơn hàng đi, à, thành ra là lúc này là vẫn còn, ờ, gọi là, trộm vía nha. Thế thì hông biết là cái trường hợp kia thì như thế nào nhỉ? Trường hợp của mẹ bạn đó. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Cũng tỉnh táo. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, thì mẹ mình cũng vậy luôn. Kiểu như là, do mình với mẹ mình là sống xa á, mình học đại học trên đây, cái, ơ, mình cũng hay đặt linh tinh gửi về cho mẹ. Cái có một cái đợt đó mà mình đặt thường là sẽ đặt là số điện thoại mình thôi, nhưng mà có một cái cuộc gọi điện cho mẹ mình, thì mẹ mình cũng bắt máy lên cũng hỏi là, ờ, đặt hàng gì gì gì đó? Thì cái người shipper đó người ta mới, ờ, người ta mới nói là, ờ, ờ, con đặt con con đặt hàng cho mẹ gì đó, thì mẹ mình ban đầu cũng hơi tin á, cũng hơi ngờ ngợ và mẹ mình cũng đã định chuyển khoản rồi. Nhưng mà sau đó ừm, nhưng sau đó mẹ mình, kiểu kiểu, mình nhận ra được cái chuyện gì đó, mẹ mình gọi liền cho mình hỏi mà là "Ờ, có đặt cái gì về cho mẹ không?" Thì cái lúc đó mình nói là mình hông, mình hông đặt gì cho mẹ hết, với lại đó giờ mình đặt cái gì mình cũng sẽ chuyển tiền trước. Cái xong cái, ơ, cái mẹ mình cái anh cái anh shipper đó ảnh mới liên tục gọi luôn, mà từ bây giờ từ số điện thoại, đúng hông? Anh ấy chuyển sang Za Zalo để ảnh gọi, ảnh liên tục spam video kiểu vậy đó, thì ảnh cứ nói là, ờ, ảnh đang đứng trước cửa nhà nè, rồi, à, ừ, ảnh cũng quay cái khung cảnh là, ờ, đang ngoài đường này nọ luôn. Thì mẹ mình bắt bài ngay, tại vì cái vấn đề là mẹ mình cũng đang trước cửa nhà luôn, mẹ mình cũng hông thấy ai hết. Ừ, cái mẹ mình mới ừm, mẹ mẹ mình mới mắng lại, mẹ mình mới nói là, "Ờ, đừng có đi lừa đảo", kiểu, kiểu, thế, cái cái người ta chửi mẹ mình xong, cái người ta block mẹ mình luôn, cái kiểu vậy.
Ồ. Ừm. Ồ, vậy hả? Ưm, ừm. Ừm, tinh vi ha. Ừm. Ừm. Ừm. Trời. Ừm. <laughs> Ây cha, khó nha. Ồ, ồ, ủa, nhưng mà cái này là tính ra là may mắn đó chứ bạn hả? Có nghĩa là mẹ bạn, kiểu như, cũng có, gọi, giác quan thứ 6 đi ha, cái là mẹ bạn cũng nghi ngờ rồi hỏi lại bạn nè cho chắc chắn nữa, chứ ch có nhiều người người ta rất là nhẹ dạ cả tin là người ta chuyển luôn. Ờ, này là cũng, ờ, gọi là, may mắn nha, hên nha. Ừm, nhưng mà là đó là đó giờ chỉ có 2 vụ như vậy thôi, đúng hông bạn? Là còn những cái nào khác mà bạn đã từng bị hay là bạn bè của bạn bị nữa hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm.
Ừm.
Ờ, bạn bè mình cũng bị nhiều lắm, thì cũng shipper nè. Rồi mình có biết một cái vụ cũng cũng hơi cũng hơi drama đó. Kiểu, cái bạn nữ đó, kiểu, bản bị đe dọa cái, kiểu, bị tung clip này nọ, kiểu kiểu thế á. Thì cái bạn đó mới sợ quá bạn đó mới sợ quá tại vì cái người gọi cho bạn đó là công an, cái xong cái bạn đó mới làm theo những cái lời của cái người lừa đảo đó là thì xong cái bạn đó, kiểu, giả bộ bị bắt cóc luôn để gia đình chuộc ra. Thì may mắn sao là gia đình bạn đó cũng tỉnh táo á, cái cũng báo cho công an, cái công an điều tra, kiểu, tra định vị ID này nọ, thì mới biết bạn đó là ở trong một cái nhà trọ, thì ập vô mới biết là bạn đó đang bị khống chế bằng webcam á. Nên là, ờ, may mắn là gia đình cũng tìm gặp được công an để người nhờ người hỗ trợ á, nói chung là, trời ơi, dạo này, kiểu, lừa đảo trực tuyến, gọi là, muôn hình vạn trạng luôn.
Vậy hả? À, vậy sao? Trời. Trời. Ừm. Ồ. Trời ơi. Ôi cha.